Ah, okay, okay, ma e invece, ehm, dimmi un po', ti è mai capitato di avere un burnout? Cioè un episodio dove proprio tu ti sei sentita stravolta da quello che avevi e praticamente non riuscivi più a fare niente? Cioè è molto comune quindi
<chuckles> Eh sì, guarda esatto, mi vien da ridere perché sì, no, assolutamente. Eh, eh, ehm mi è capitato molte volte, forse più al liceo che all'università, eh, perché appunto il meto cioè il metodo del liceo era quello di fare tutto volta per volta, quindi dei mhmm, dei delle scadenze molto più ravvicinate tra di loro e quindi a un certo punto con il mio metodo funzionava poco questa cosa e quindi magari mi ritrovavo in burnout ogni tot, ecco. Eh, invece Sì.
Ah. Ah, okay. Ah, okay. Quindi era più comune perché eri un po' più disorganizzato con i tempi.
Esatto perché non avevo i mi non potevo seguire le i miei ritmi. Avevo magari 1 verifica a settimana o, uhm, 3, 4 verifiche a settimana e quindi diciamo che il mio metodo non funzionava. <giggles> Però vabbè sono riuscita a a a sopravvivere anche bene. Quindi vabbè, diciamo che il burnout ho imparato un po' a con il burnout ho ho imparato un po' a conviverci e quindi, ehm, a non farmi buttare giù totalmente ecco.
Ah, okay. Bene, bene, va bene, mi fa piacere allora che hai avuto diciamo un tuo percorso anche per nello studio e mi mi fa piacere aver avuto questa telefonata con te e ti auguro il meglio.
<chuckles> Ti ringrazio molto. Anche io. Alla prossima.

Sì, certo, diciamo che allora, uhm, non è che appunto procrastinassi perché, mhmm, volevo, non so, uhm, stare sul telefono o che cosa, uhm, diciamo che c'erano anche altri impegni che poi dovevo gestire, che mi portavano a essere magari stanca poi quando tornavo a casa, e che quindi magari non mi permettevano proprio al 100% di essere concentrata sullo studio. Quindi magari non so, il lavoro, uhm, o altre attività, comunque l'università appunto non è Io ho una sessione molto corta, nel senso che non finisco le lezioni e poi ho 2 mesi per studiare gli esami, quindi non ho una sessione. Uhm, praticamente finisco le le ho l'università divisa in trimestri, e quindi ho 3 sessioni l'anno, molto ravvicinate tra loro. Quindi io
Mh-mh. Sì, sì. Ah. Sì. Ah. Ah, brutto, no, lo lo capisco perfettamente perché, cioè, mi ci sono ritrovato anch'io comunque. Ho la lez le lezioni a ridosso, cioè, del degli esami, ti parlo tipo di 2 settimane, quindi se non sei a buon punto prima ti ritrovi praticamente all'ultimo che se s non non ce la fai, ehm, materialmente a studiare un programma in 2 settimane. Cioè, significa, uhm, <chuckles> annullare lo studio ehm, cioè, annullare scusami, annullare il sonno e e la dormita, e boh, non lo s
Esatto. Esattamente bravo. <chuckles> Esatto, sono Esatto. No, infatti guarda, sono f sono felice che tu mi capisca perché, diciamo che non è stato facile perché, quando mi sono iscritta all'università, ho vabbè, ormai ho finito, anzi ho riiniziato perché f faccio la magistrale però diciamo che quando mi mi immaginavo l'università, appunto, mi era stata descritta come questi momenti di lezione, bla, bla bla, e poi una sessione lunghissima. Uhm, purtroppo, poi, mi sono iscritta alla mia facoltà, quella che mi piaceva, quella che volevo fare assolutamente, uhm, che però è una facoltà molto piccola, uhm, quindi diciamo che per motivi anche di spazio, hanno dovuto organizzare proprio questi trimestri. Ehm, e quindi diciamo che come hai detto tu magari mi trovavo con una settimana e mezzo di tempo per dare 2 esami, uhm, dopo le lezioni. Quindi appunto era era abbastanza complicato. Uhm
Mh-mh. Ah. Sì, sì, sì. Eh, bruttissimo immagino. Ma, ehm, ma adesso che quindi hai iniziato la magistrale, ehm, hai adesso anche se man s magari sei stata o cioè, magari sei sempre un po' disorganizzata e tutto, hai hai comunque una hai mhmm, <clicks tongue> un po' con l'esperienza, ehm, hai metabolizzato un approccio particolare?